Oke, jadi memang, bisa dibilang bener-bener simpel banget ya super simpel ya, ya udah gitu senyamannya aja gitu ya. Oke, ini bener-bener unik sih, warna hitam putih. Nah itu tadi. Terus nih, Kak, kalau semisal nih Kakak itu bisa dibilang, apa ya, kayak dikasih pilihan warna lain selain warna item, biasanya Kakak tuh milih warna apa, Kak?
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mmm. Aku sih warna-warna yang netral ya, kayak coklat, terus habis itu sekarang lagi suka warna maroon sih karena ternyata di di aku maroon itu bikin muka cerah.
Mhm. Oh iya? Heeh. Oh iya. Ini ya berarti yang apa, yang lagi viral itu ya, apa namanya, yang kayak menyesuaikan warna kulit ke warna apa sih, rona rona heeh.
GItu, mhm. Oh ya, iya, itu kemarin aku sempet sempet sempet tes juga, eee, yang kayak tone kulit kita. Nah jadi aku cocoknya di cool, cool tone. Jadi wa kulit aku tuh cool tone jadi aku su cocoknya warna-warna yang kayak, kalau enggak cerah banget kalau enggak jangan yang pucat banget warna-warna netral kayak gitu.
Iya. Oke.
Ternyata itu yang bikin keliatan lebih seger, misalnya kayak gitu.
Mmm, berarti ini masuk ke salah satu ini ya, Kak, apa, eksperimen yang bisa dicoba ya untuk berpakaian ya?
Betul, kan sekarang tuh, eee, lagi banyak tuh kayak Wardah bikinin yang kayak color, color analisis kayak gitu-gitu yang kayak dipakein celemek terus diganti-ganti warnanya kira-kira cocoknya warna apa, kayak gitu.
Mhm. Oh, ada ya ternyata, aku malah baru tahu sih kalau yang untuk Wardah ini sendiri.
Mhm, ada yang kayak gitu. Mhm.
Oke berpengaruh ya berarti, Kak, untuk warna apa namanya, warna pep pemilihan warna pakaian terhadap warna kulit itu juga berpengaruh ya?
Mhm mhm. Ngaruh ngaruh, ngaruh banget ternyata.